Mmh mh.
Heu, il y en a qui ont eu des inondations chez eux
Oh, là, là.
et moi dans le sud de la France, heu, j'ai eu, heu, bah, le toit de la maison qui était cassé plusieurs, heu, plusieurs se jours, je crois même semaines sans électricité, sans chauffage
Et heu, c'était l'hiver ou heu, pendant l'été?
et c'était, heu, c'ét c'était terrible. Oui oui c'était l'hiver, heu, c'était en décembre. En fait juste après les fêtes de Noël si tu veux, heu, entre Noël c'est le 25 au 26, heu, décembre, c'était en 99.
Oui, OK, donc c'est OK. OK. Mmh mh. Et qu'est-ce que, heu comment vous avez fait? Comment on vous a aidé, heu, à réparer les les toits à ramener de l'électricité?
Heu, non. Non. Ils étaient vraiment débordés, donc on a dû attendre, avec des bâches, en fait, sur le toit.
Mmh. Comment, vous vous êtes chauffés?
Ben, on n'avait rien, en fait, on se débrouillait.